Eee, bir süredir kilo vermek istiyorum. Yani, bir süredir değil aslında <chuckles> küçüklüğümden beri hep bir kilo sorunum var. Eee, ama, işte, böyle herhâlde birazcık bende şey de var böyle, eee, bu stresten dolayı, eee, şişme durumu da mı var yoksa hayır gerçekten yiyorum ve aslında, şey, yapamıyorum. Ya, biraz aslında bünyem de şey yani, işte su içsen, iii, yarıyor, eee, denen tiptenim. Eee, o yüzden böyle gerçekten, ha, aaa, böyle, ııı, fotosentez yaparak, ııı, beslenmem lazım yani onun dışında birazcık kaçırsam hemen, eee, kilo olarak yansıyor bana. Eee dikkat ediyorum. Yani, bir süredir böyle işte özellikle hep böyle yürüyüş yapıyorum, eee, yani, işte 5.000-6.000 adım atmaya çalışıyorum günlük en az. Eee, ondan sonra işte sabah kahvaltısında, eee, öğlen yemeğinde, akşam, yemeğinde, akşam herhâlde biraz kaçırıyor gibiyim. Ama bir türlü bir ilerleme sarf edemiyorum. Hatta tam tersi böyle kilo aldım gibi de geliyor, yani, vermeyi bırak. Eee, o yüzden seninle biraz dertleşmek istedim bu konuyu.
Anladım. Anlıyorum. Anladım. Evet. Anladım. <smacks lips> Eee, tabii, eee, ben de sevinirim bu konuyla ilgili dertleşmekten. Eee, şey, eee, gerçekten, hani, özellikle, Türk kab kadınlarının, emm, belli bir zaman sonra, eee, ya da küçüklükten itibaren kiloya yatkınlığı olabiliyor. Eee, dolayısıyla, aslında, eee, birçok kadının yaşadığı bir sorun bu. Peki, eee, yani, daha önce hiçbir başarı hikâyen var mı?
Evet. Hı hı. Eee, hayır, yok. Ha, var, var. Evet evet. Eee, şey, eee, oğlum, ııı, doğmadan önce, eee, bir diyetisyene gitmiştim ama bundan, yani, oğlum 12 yaşında. <chuckles> on üç 13 yıl önce bir başarım. Eee, o zaman, eee, dediğim gibi, yani, eee, diyetisyene şeyi bile soruyordum, yani, sakız çiğneyebilir miyim? Yani, o sakızın içindeki şeker miktarını bile soruyordum. O kadar böyle benim için şey çünkü yani, eee, herhâlde, hiç yakmıyor vücudum, eee, ki o zaman da gençtim, yani, bundan 13 yıl önce, eee, 20’li yaşlarımdaydım. Eee, o zaman vermiştim, 10 kilo vermiştim ama hemen arkasından hamile kaldım. Ondan sonra, işte, 90 kilolara çıktım, eee, hamileliğimde. Sonra da bir daha şey olmadı. Yani, bir başarı hikayem olmadı, açıkçası.
Evet. Anladım. Hıı. Anladım. Hıı. Anladım. Eee, aslında, evet, doğum gerçekten, eee, etkileyen bir faktör, ööö, kadınların kilosunda ve, eee, o gelen kiloların gitmesi de, eee, bayağı zaman alabiliyor. Peki, eee, hiç tahlil yaptırdın mı? Yani, işte, tiroidin olabilir, şekerin olabilir, insülin direncin olabilir. Eee, bunlar gerçekten kilonun üzerinde etkisi olan değerler. Bunlara hiç baktırdın mı? Belki hormonal bir şey, hormonal bir şey de olabilir. Eee, ba baktırdın mı bunlara?
Hı hı. Aynen öyle. Evet. Hımm. Eee, şöyle, benim, eee, bir rahatsızlığım var, yani, kronik rahatsızlığım, eee, lupus yatkınlığım var. Hani, o yüzden, zaten, 6 ayda 1 tahlil oluyorum ve benim, işte, böyle hormonal şeylerime de bakıyorlar, orada bir şey çıkmıyor. Ama, yani, zaten, birazcık, emm, şey bir şey, yani, genetik de bir şey bizde. Hani, bizim bütün, eee, aaa, işte, aile böyle şey, yani, hani, kilolu, yani, böyle şey değiller, hiç kimse incecik yapıda değil, yani. Eee, herhâlde, biraz onun da etkisi var. Yoksa, hani, hormonal bir şey yok. Ama ben şu şeyi merak ediyorum: Emm, bu şey diyorlar, kortizol ım ıkı direncim. Ya, böyle, işte stresten dolayı böyle bir işte ş yiyorsun, şişiyorsun gibi bir şey mi, eee, ondan mı acaba, ondan dolayı mı böyle oluyorum diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir ülkeye taşındım, hani, eee o yüzden böyle, hani, şeyim de çok yok, yani, böyle, işte, çok stresim var, işte, koşuşturmacam çok vs. Hani, bu çünkü normalden, hani, geçen sene, mesela, eee, normal ofiste çalışıyordum, masa başındaydım, hiç yerimden kalkmıyordum. Hani, o zaman şu an, mesela, günlük 5.000-6.000 adım atıyorum en az ve daha, aaa, az yemeye çalışıyorum, daha kiloluyum. Yani, eee, o yüzden de acaba diyorum şey mi böyle bende bu stres de mi bir şey yapıyor, yani, kiloma, aaa, bir sebebiyet veriyor?
Evet. Anladım. Anladım. Nedir? Aynen. Evet. Çok güzel. Eee, aslında haklısın, gerçekten kiloyu etkileyen bir şey stres. Eee, belki, hani, sen az yediğini düşünsen bile, eee, farkında olmadan çok da yiyor olabilirsin bu strese Mesela, tok olduğun hâlde bir şeyler yeme ihtiyacı ya da atıştırma ihtiyacı duyuyor olabilirsin. Gerçekten stres, eee, çok, uuu, etkili bir şey, eee, kilo üzerinde. Peki, eee, sen ilerlemeni, eee, nasıl ölçüyorsun, yani, hani, tartılıyor musun yoksa, işte, eee, vücut ölçülerini alarak mı, eee, bakıyorsun, nasıl, eee, bunu takip ediyorsun?
Hıı. Öyle mi? Hıı. Olabilir. Anladım. Asla tartılmıyorum. <chuckles> Tamamen, a aynada, eee, bakarak, eee, kendi göz tartımla tartıyorum kendimi. Asla tartının üstüne çıkmıyorum. Bence zaten bozuk tartı da, yani, hani, eee, Türkiye’den getirdiğim tartıyı, bozuk tartıyı buraya kadar taşımışım. Eee, çalışmıyor bence, yani, eee, ve biliyorum zaten, hani, işte, o böyle aynaya baktığım zaman şeyi görüyorum, yani, <chuckles> aaa, böyle fazlalıklarımın hepsini görüyorum ve gitgide o, böyle, büyüyor, yani, eee, bende. Eee, oradan anlıyorum, yoksa tart tartılmıyorum. Tartılmaktan da korkuyorum aslında, yani. Şöyle, biraz, hani, şey versem, yani, emm, inceldiğimi hissetsem hemen zaten başlayacağım tartılmaya ama o, böyle, bir şeye giremedim, o döngüyü kıramadım, yani, o bir şeyi dönsem, köşeyi dönsem <chuckles> gerisi gelecek, yani. <chuckles>
<chuckles> Anladım. Aynen. Anladım. <chuckles> Eee, aslında şey, gerçekten, hani, eee, bir o, gerç o döngüyü kırsan gerçekten ondan sonra motivasyonun da artacak. Belki, hani, daha önce "Aman, zaten yemiyorum, ııı, kilo veremiyorum." deyip yediğin şeylere belki yememeye başlayacaksın ve daha çok düzenli bir şekilde hayatına adapte edebileceksin bu durumu. Eee, şöyle bir şey olabilir mi acaba sende? Eee, ödem olabilir mi, yani, lipödem hani, bu vücutta, eee, ne kadar, g eee, diyet yaparsan, ne kadar zayıflarsan zayıfla, yine de bir kalın görüntü oluyor, işte, bu ödemin tutması ile alakalı. Böyle bir durum olabilir mi, buna baktırdın mı hiç?
Hıı. Evet. Kesinlikle. Yok, buna baktırmadım, eee, hiç baktırmadım. Olabilir. Bence kesinlikle olma ihtimali yüksek, yani. Çünkü, eee, ne yaparsam yapayım şey olmuyor, ııı, böyle bir emm, geçmiyor, yani, üzerimdeki o şey. Hani, mesela, böyle çok denedim, yani, işte, azıcık yedim, sadece yeşillik yedim, eee, 10.000 adım attım, eee, bir, işte, 3-4 ay önce, yani, gram oynamadım. Gram, ııı, fark etmedi, bir direnç var, yani. O yüzden, eee, belki bu bahsettiğin şeye bakabilirim, yani.
Hı hı. Anladım. Eee, evet, gerçekten bir direnç olmalı. Bu kadar uğraşıp da, hani, hiçbir şekilde veremiyorsan, eee, bir, ııı, direnç olmalı mutlaka. Belki şöyle bir şey yapabilirsin diye düşündüm. Eee, hani, bir, eee, diyetisyenle birlikte çalıştığında gerçekten, hani, bir, eee, sonuç almışsın ve 10 kilo da gerçekten hani büyük bir başarı. Eee, dolayısıyla bir diyetisyenle görüşmeden önce gidip bütün, ııı, tetkiklerini yaptırıp belki görüştükten sonra da olabilir. Çünkü diyetisyenin de özellikle isteyeceği şeyler olabilir. Çünkü bazen mesela, eee, D vitamini eksikliği bile vücutta işte kilo alımına sebep olabiliyor ya da, eee, direnç gösterip vermemeye sebep olabiliyor. Eee, dolayısıyla, eee, bir, eee, tahlillerini yaptırıp ya da, eee, bir diyetisyenle görüşüp istersen, eee, şey, olabilir. Hani online Türkiye'den bir, eee, diyetisyenle görüşebilirsin. Eee, istersen bulunduğun ülkeden de görüşebilirsin. Eee onlarla, eee, gü bir irtibata geçip, eee bu bütün tetkiklerin hepsini, eee, yaptırıp, eee, kendisine de bu yaşadığın süreci, eee, anlatırsan, eee, eminim ki işte bakılması gereken her şeye baktıracaklardır ve bununla birlikte bir diyetisyenle yeniden çalışmayı denesen acaba sana hani zor mu gelir?
Hıı. Kesinlikle. Hımm. <smacks lips> Evet. Hımm. A! Evet. Hımm. Evet. Evet. Hımm. Yani, eee, aslında gelmez. Eee, belki şimdi bir, eee, gideceğim seyahat için, işte, bu yılbaşı için. O gittiğimde, böyle, bir, aaa, işte, oraya buraya soruşturayım, eee, arkadaşlarıma vs.ye. Ya, ilk başta şeye giderim, böyle, eee
Evet.
ofisine giderim, yani, muayenehanesine. Sonra derim ki, hani, eee, işte, emm, bi bir Zoom üzerinden vs. bir yerden, eee, görüşebilir miyiz, hani, beni takip eder misiniz, diye. Bu söylediğin çok mantıklı geldi çünkü belli ki kendim bunu beceremiyorum, eee, ve, hani, birinin beni, böyle, tepemde, eee, öğretmen gibi durması, belki dediğin gibi bir ş bi birtakım tetkikler yapması önce, eee, hani, tıbbi olarak da beni incelemesi gerekiyor çünkü anlaşılan o ki bu benim çok şeyim değil, yani, eee, altından kalkabileceğim gibi bir durum değil ve, yani, artık, böyle, psikolojik olarak da şey yapmaya başladı, yani, moralim bozuluyor, işte, bir şey giy giymek istemiyorum, ondan sonra, işte, aynaya bakmak istemiyorum, hep aynı kıyafetleri giyiyorum çünkü, hani, başka değiştirirsem, eee, o aradaki farkı göreceğim, yani, işte, kilo aldığımı daha çok, ııı, anlayacağım diye hep, böyle, belli tipte kıyafetler giyiyorum ki o şeyi gizleyeyim, yani, <chuckles> kilo aldığımı gizleyeyim, a alma eee, almamış gibi davranıyorum, yani. E, o yüzden, eee, hani, bunları da yapmama gerek kalmaz, giderim önlemini alırım, eee, bana bir de, yani, tıp, tıbben bende söyler, belki, işte, eee, bir, belki, eee, şey bu benim rahatsızlığımdan dolayı ilaç içiyorum, belki ilaçla da alakalı olabilir, yani. Bu da bende <swallows> bir şey yapıyor olabilir. O yüzden çok sağ ol, yani, bunu, ııı, bana söylemen iyi oldu. Eee, ben gideyim bir randevu alayım, ondan sonra, eee, doktor bana ne derse onu yapayım.
Kesinlikle. Elbette. Kesinlikle. Evet. Çok haklısın. Anlıyorum. Haklısın. Olabilir. Çok haklısın. Rica ederim. Eee, kesinlikle gerçekten ben de işe yarayacağını söy eee, düşünüyorum. Yani, şimdi, işte, hani, değişik değişik şeyleri, eee, dene desek bile burada seninle oturup, hani, bir, eee, konuyu masaya yatırıp, işte, şunu denesen, bunu de yapsan gibi, eee, te eee, ş taktikler üzerine konuşsak bile, eee, belli ki sen zaten çok çabalamışsın ve, eee, bir türlü sonuç alamamışsın. Dolayısıyla, eee, hem seni duygusal olarak bu du süreç çok, uuu, yıpratmış hem de, eee, artık belki de, eee, vazgeçeceksin, eee, bu süreçten. Eee, dolayısıyla vazgeçmeden önce, hani, kendini de yıpratmadan direkt uzman bir insanla görüşerek senin, işte, ımm, eee, genetik yapına, eee, fizyolojine, her şeyine göre, eee, bir, eee, beslenme, eee, şekli düzenlerse ve ona göre zaten sen adım attığını da söylüyorsun, bu da gerçekten çok destekleyici bir şey kilo veriminde. Eee, bu şekilde gayet, hani, eee, düzenli bir şekilde gidebilirsin. Bir de gerçekten birinin, eee, denetliyor olması, hani, eee, bu hafta şimdi almış çıkarsam, eee, şey olur, hani, rezil olurum duygusuyla, eee, daha da dikkat etmeye başlıyorsun, yani, diyetine. Belki eline bir şey atıp onu ağzına atacakken bir anda o fikir aklına geliyor ve bunu yapmaktan vazgeçiyorsun. Eee, dolayısıyla ben birçok katkısının olacağını düşünüyorum. Eee, sen de benimle aynı fikirde olmana sevindim, umarım, eee, işe yarar.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Kesinlikle. Hımm. Evet. Kesinlikle. Evet. Haklısın. Aynen öyle. Hı hı. Evet, eee, ya, bahsettiğin gibi, böyle, eee, bir şekilde, eee, şey yapıyorlar, fotoğrafını çek diyorlar, ne yediysen ne ettiysen, böyle, öğretmen gibi başımda birinin olması lazım ki ben ona bir hesap vereyim, eee, ve, işte, aklıma gelse bile, işte, ondan korkayım ve, eee, öğretmen gibi, eee, kaçınayım istiyorum. Çok teşekkür ederim beni yönlendirdiğin için. Hemen, eee, araştırmaya başlıyorum. Eee, diyetisyenimi bulacağım.
Aynen. Rica ederim. <chuckles> Ben çok teşekkür ederim, paylaştığın için. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.